E para as outras assim, você não está conseguindo, hã, na hora que aparece a coisa, você não está raciocinando, né, você só está indo indo no embalo é isso?
Exatamente, né, eu estou em stand by, vai chegando eu nem penso, só aceito.
Ah, e e isso acontece com coisa de trabalho ou com qualquer coisa. <chuckles>
<laughs> Não, por, e e, com trabalho por enquanto não tem acontecido não, mas nos demais tem acontecido por exemplo, hã, eu já tenho os meus estudos, já tenho uma carga horária de estudos, meus módulos, aí sempre aparece, e estudo online, né, então sempre aparece ali no cantinho, "Ah saiu esse curso novo", eu estudo programação, e programação sempre tem várias vertentes para você estudar.
Hum. Aham. Aham. Hum. É, nunca para, é.
Nunca para, aí aparece sempre no cantinho, "Ah saiu um curso novo sobre, ah, algoritmo", aí eu vou lá clico em cima e já começo a iniciar aquele curso mesmo já estando fazendo outro, ah, eu te já faço ginásio, né, eu faço academia, e aí tem o ju o, a academia foi que lançou uma promoção de, de crossfit com academia, aí eu fui, fiz o quê, vou lá, vamos fazer crossfit, hum, hã, um colega me chamou, com a academia sim, um colega me chamou para fazer trilha, super, super, super, aí, Se o meu colega me chamou para fazer trilha, para fazer parte do grupo que faz trilha, eu aceitei.
<chuckles> O crossfit com a academia, aham, crossfit com academia, é. Uma coisa leve fácil, fácil para fazer o quê? Para fazer o que, o seu colega chamou para fazer o quê? Ah, uma outra coisa fácil agradável, aham.
Aham super, ai para você ter noção as trilhas são de 20 quilômetros tá, não é coisinha pouca não. <laughs>
Ô muito grande isso aí não é, é não isso não é para gente urbana, isso não é para gente urbana, não é não, não, não, então
Exato. Pois é, eu sou assim.
E, mas, você dorme?
<laughs> Durmo, durmo, por acaso eu durmo, eu fico tão cansado so no final do dia, que olha, deu ali 22h eu já vou para cama e acabou deitei.